À, thì, ờ, về, cái, ơ, điểm mạnh của mình á, thì như mình nói đó là về chuyên ngành của mình thì là tất nhiên là trong công việc thì mình thường t tự tin nhất về khi mà làm đúng chuyên ngành, đúng hông? Đó, thì thực ra trước đây thì mình cũng có, ờ, làm đúng chuyên ngành của mình thì mình cũng khá là tự tin, nhưng mà gần đây á, mình chuyển sang làm nghề tay trái á, thành ra á thì là bây giờ mình mới m mới đi gặp nhiều người, mình nói bảo là, ừ, hãy tận dụng điểm mạnh, điểm yếu yếu của mình rồi các thứ. Rồi mình cũng đang muốn tìm hiểu xem thử là, ừ, mình có phải là cái điểm mạnh của mình giống như hồi xưa á, là mình sẽ, ừ, tiếp tục là làm đúng theo chuyên ngành của mình là kỹ thuật, hay là mình, ờ, hãy tự mình có một cái điểm mạnh nào đó tiềm ẩn ở trong cơ thể của mình không mà mình không biết, và để tiếp tục với lại những cái công việc mà hiện tại là nó hơi trái ngành đối với bản thân của mình á bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, mình hiểu. À ha, vậy à? Ừm, tức là cái công việc hiện tại là nó hơi trái ngành so với những gì mà bạn đang tức là những gì bạn học mà những cái gì mà bạn bạn có kinh nghiệm, đúng không?
Đúng rồi, đó, thì mình thì mình học kỹ thuật ra nhưng bây giờ mình lại làm về bên mảng là online, ờ, làm công việc, ờ, dạng là công việc điều khiển từ xa á, đó, ừ, ờ, hỗ trợ về mảng, ờ, thường giao tiếp với lại marketing các thứ các thứ, nên là bây giờ là, ờ, nó cũng chả nói chung là nói về việc liên quan thì nó cũng chả liên quan gì đến cái công việc trước đây của mình cả.
À! Ừm. Ừm, tức là bạn làm cái công việc này thì nó đã khoảng tầm bao nhiêu lâu rồi?
Ừm, thực ra thì mình mới chuyển việc gần đây thôi, trước đây là mình làm ở trong công ty á, thì bây giờ mình chuyển sang làm, à, nhân viên làm việc tự do ở nhà, nên là chủ yếu công việc của mình thì cũng ở trên máy tính thôi. Đó, ờ, thì bây giờ mình muốn tìm thêm, ờ, nhận diện lại và đi hướng định hướng lại cho cái nghề nghiệp của mình trong tương lai một chút á, tại vì là mình sợ là không có ổn định hay là như thế nào đó.
Ừm. Ừm. À! Ừm. Ừm, rồi, rồi, mình hiểu. Vậy ừm, vậy thì nhá, tức là khi mà bạn làm những công việc đấy nhá, tức là nó không phải là cái, ưm, bạn cảm giác nó không phải thế mạnh của mình ấy, thì sau một cái khoảng thời gian làm thì bạn có thấy rằng là bạn đang mạnh lên từng ngày không? Tức là bạn đang bạn đang làm quen dần với nó và bạn đang có kinh nghiệm bởi những cái công việc đấy hay chưa?
Ừm.

Bạn ơi, dạo gần đây thì, à, mình có tham gia một cái nhóm bạn chung á, ờ, mình hay suy nghĩ về việc là, ờ, tham gia để nói chuyện và trò chuyện hơn, để biết hơn là hiểu bản thân mình hơn. Đó, thì có nói về cái câu chuyện là xây dựng cái thương hiệu cá nhân và xây dựng cái lộ trình tương lai của mình á, thì mình lại hay suy nghĩ đến cái điểm mạnh cá nhân của bản thân mình á. Đó, mình nghe rất là nhiều người nói là hãy tập trung vào điểm mạnh của cá nhân mình. Đó, nhưng mà thật lòng là mình cũng, ờ, đang rất là mơ hồ luôn á, mình cũng không biết được là mình đang mạnh ở điểm gì, mình yếu ở điểm gì và cần tập trung ở đâu. Đó, có cảm giác là mình cứ biết linh tinh á, mỗi cái mình biết một ít, à, biết biết khá là nhiều thứ nha, làm được, ừm, một số việc. Đó, ờ, mình biết kỹ thuật nè, mình, ờ, nghề chính của mình là kỹ thuật, à, mình biết một chút là về cả máy tính nữa, đó, về cả IT nữa, rồi lập trình code kiết các thứ mình cũng học một cái xíu xíu xiu vậy đó. Đó, nhưng mà không có gì đủ để nổi bật á, để mình tự, gọi là, gọi là cái, gọi là cái điểm mạnh của mình. Đó, mỗi khi so sánh với người khác á, thì mình lại thấy rõ ràng hơn, tức là, ờ, mọi người thì rất là giỏi giao tiếp, đúng không? Mọi người ta làm sale, người ta làm này chẳng hạn, người thì rất là quyết đoán, người ta quyết định sự việc rất là nhanh, đó, người thì có thành tích rõ ràng nào đó. Còn mình thì cứ ở lưng chừng á, dở khóc dở cười là chả có một cái gì mà, gọi là, đồ quá nổi bật đó, nhưng mà, ừm, cứ dở dở ương ương á, không có gì quá xuất sắc cả. Thì không biết là làm sao để mình có thể nhận diện và chấp nhật, ờ, tự tin dùng cái điểm mạnh cá nhân của mình được bạn nhỉ?
Ồ. Ừm, thế tuyệt vời quá. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ôi, thế thì tuyệt vời quá! Ừm. Bạn giỏi thật đấy. Ừm. Ừm.